Terus, kalau tidur untuk tidur cepat gampang Kak, untuk tidur cepat gampang. Nah kalau kadang tuh di di tengah-tengah tuh ada gangguan tuh lebih kepada tidurnya kurang nyenyak sih memang pernah, tapi itu biasanya adalah ketika aku nggak matiin HP, itu dia. Jadi memang tadi mungkin heeh, agak terlewat dikit masalah matiin HP tapi memang kadang aku tuh nggak sengaja eh sengaja nggak matiin HP gitu karena, eee, aku tuh apa ya, ya kadang kan sambil scroll-scroll juga sampai ketiduran, kadang ya tapi enggak enggak selalu juga kayak gitu. Jadi tapi lebih bagus menurut aku, matiin HP, kalau matiin HP itu pasti tidurnya jadi lebih nyenyak gitu Kak, itu sih.
Oh, heeh. Oh, <chuckles> oke. Hmm. Mmm, mhm, iya sih, jadi nggak main HP ya, malah fokusnya untuk tidur dan nggak ke distract tuh.
Bener.
Oke, nah terus, eee, tadi kan selain kamu ngatur jam tidur dengan sleep training ini kan kamu juga coba mandi dulu ya tadi sebelumnya ya. Nah kalau untuk mandi ini apakah ada treatment khususnya, misalnya pakai air anget atau mungkin ada gimana tuh?
Iya. Yap betul, Kak. Memang paling enak itu pakai air anget Kak karena, eee, itu lebih ke, apa ya, kan kalau malam itu kan suhunya beda ya Kak sama siang. Jadi memang, eee, lebih ini ya lebih dingin pasti gitu, lebih dingin jadi, eee, kalau pakai air anget tuh memang dia itu bisa ngebantu untuk bikin badan tuh jadi lebih nyaman gitu loh, Kak. Di aku ya, badan jadi lebih nyaman karena kayak ngerasa dipeluk gitu rasa rasanya karena, eee, dunia luar itu kan kayak dingin gitu kan, dingin. Nah ketika kena badannya kena air hangat wah itu beneran jadi kayak aduh enak banget nih inilah yang aku inginkan gitu kan, jadi kayak selimut lah ibaratnya gitu, gitu sih. Jadi, eee, biasanya itu bener-bener ngebantu, kalau misalnya airnya dingin nah itu kadang udah males duluan tuh Kak buat, eee, apa, buat nyiram ke badan gitu, <chuckles> itu sih.
Betul. Hmm, oke. Iya. <laughs> Iya. <chuckles> Bener. <chuckles> Iya. Mhm? <laughs> Iya sih, jadinya kayak udah, aduh udah takut nih dingin kan. <chuckles>
Iya bener, itu dia jadi memang air hangat itu penting banget Kak untuk mandi malam.
Oke, nah tapi tuh apakah bener-bener sebelum tidur kamu mandi atau misalnya kayak udah jam 06:00 sore nih mandinya, terus ada jeda waktu ngapain dulu baru tidur?
Iya.

Memang udah lumayan lama ya Ka, ya lamanya itu nggak lama banget juga sih. Berapa lama ya, eee, mungkin sekitar 3 tahunlah aku memang coba pakai itu. Tapi dulu itu awal-awal beneran cuman buat pengharum ruangan aja gitu Kak, tapi kalau untuk yang sampai ke bikin tenang dan bikin aku nyaman apalagi sampai bikin tidur lebih nyenyak itu baru sekitar ya kurang lebih setahun ini lah Kak, gitu.
Eh. Aunan gitu ada nggak? Wow, oke. Mhm. Hmm, mhm, oke. Berarti, eee, dari ruangan, apa wangi ruangannya terus dari tadi kebiasaan sebelum tidurnya. Nah terus kalau lampunya sendiri nih kamu tuh kebiasaan kalau tidur itu lampunya nyala atau mati nggak? gitu.
Nah, itu penting banget juga, Kak. <chuckles> Jadi kalau aku ya Kak, sebenarnya bisa tidur di berbagai macam situasi, eee, konteksnya lampu ya, maksudnya mau terang, mau gelap tuh aku bisa. Tapi kalau kon iya, tapi kalau kalau konteksnya itu tidur lebih nyenyak memang lampunya itu dimatiin, tapi jangan yang beneran mati, karena karena kalau misalnya yang kayak, eee, mati total ketika kita buka mata tuh rasanya kayak kayak nggak bisa lihat gitu Kak, kayak kayak bener-bener gelap. Nah jadi aku sih biasanya, eee, pakai lampu tidur gitu, jadi heeh, jadi ei ada, apa ya, ada 1 sudut yang nyala gitu kan tapi jauh dari aku, nah itu sih biasanya. Jadi tetep aku matiin tapi ada lampu tidur paling nggak buat penerangan dikit lah gitu, biar nggak yang terlalu gelap banget. <chuckles>
Oke. Heeh heeh, bukan di lantai gitu ya? <laughs> Mhm. Mhm. Gelap sih ya. <laughs> Oh, oke. Mhm. Mmm. Kalau kalau terlalu gelap gimana tuh Kak efeknya? Apakah malah jadi susah buat tidurnya?
Sebenarnya kalau buat tidur tuh nggak susah Kak, cuma kurang nyaman aja justru ketika bangun itu sih Kak, buat aku ya. Maksudnya ketika kita buka mata, nah itu tuh bener-bener kayak, "Lah ini kan otakku udah kebuka, tapi kok aku nggak lihat apa-apa tuh," nah gitu loh. Jadi kayak iya hitam benar-benar hitam gitu, kan itu kan nggak nyaman ya Kak buat aku sih, <chuckles> itu sih.
Oh. Heeh. Masih gelap ya. <chuckles> Masih hitam gitu ya. Mhm. Oke, tapi kalau pagi gitu nggak ada kayak misalnya cahaya atau misalnya matahari sinarnya masuk gitu, Kak?